Certo, assolutamente. Ma, mhmm, tua figlia, mhmm, hai già notato, magari, che ha degli atteggiamenti che ti mettono in difficoltà, magari come genitore, nel farle capire, ehm, come comportarsi? Cioè, nel senso, hai già riscontrato del dei dilemmi da genitore per cui, ehm, ti trovi in difficoltà su che scelta prendere per farle capire un determinato concetto o un determinato valore, ecco?
Ah, guarda, ti faccio un esempio molto semplice, anche simpatico: il il mattino, mhmm, ehm, pur avendo soli 3 anni e mezzo solo 3 anni e mezzo, ehm, fa dei capricci incredibili perché vuole mettersi dei vestiti, anziché quelli che ho preparato io. Cioè proprio: "Ma no, papà, questo è brutto". Il fatto che, ehm, sì, mi aspettavo, magari, mhmm, certo tipo di reazione, ehm, da da da lei anche in quanto femmina, quindi, magari, un pochino più, ehm, attenta, no, alla al, mhmm, a ai vestiti, al farsi carina, però non a 3 anni e mezzo. Ehm, diciamo che sono rimasto abbastanza spiazzato, perché mi aspettavo questo tipo di atteggiamento, magari, verso i 10, non 3 anni e mezzo. Invece, mi sono ritrovato in questa situazione bollente da subito, sì.
Mh-mh. Okay, molto piccola. Mh-mh. <chuckles> Okay. <chuckles> Sì. Mh mh. Sì. Eh! <chuckles> Eh, certo, ho capito. Mh-mh, okay, va bene, è m molto interessante. Appunto, mi riferivo proprio a questo, ecco. Va bene, allora, guarda, è stata veramente una piacevole chiacchierata. È stato molto interessante parlare con te.